Então, eu tô com uma dificuldade pra poder manter u um horário regular de sono e eu gostaria muito de uma orientação, de um conselho, da sua visão acerca dessa questão, porque, assim, é algo que acaba me prejudicando bastante, né, eh
Uhum. Me conta do dos seus hábitos e horários?
Então, eh, durante a semana, eh, eu faço o trabalho remoto em casa.
Certo.
Porém, isso não é o que realmente tem tomado toma sim mas eu não consigo administrar o horário que eu trabalho por conta das da das minhas atribuições, vamos se dizer que domésticas e familiares. Mais familiares, porque eu tenho que auxiliar minha esposa com os meus dois filhos.
Certo. Uhum. Oba.
Pois então, assim, eh, eu tenho uma filha de 5 anos e tenho um um filho, agora, de 1 ano e cinco 4 meses.
Então, não pode dizer que não é uma casa alegre, né, crianças trazem uma alegria danada. É.
Ah, é muito alegre, alegre, é até demais. Os vizinhos aqui devem amar. <laughs>
<laughs>
Pois e aí o que que acontece, eu não tenho como, eh, dormir. E muita das vezes eu eu preciso que eles durmam até pra poder finalizar o meu trabalho e antes que eles durmam já e tipo, eles, eh, só dormem a partir das 22:00, a gente muitas das vezes, até co tenta colocar pra ser um pouco mais cedo, mas só que pelo fato de já se ter um uma rotina de horários, um hábito, né, porque assim, nas quartas-feiras nós vamos à à igreja e já chegamos um pouco mais tarde, né. Eh, nos outros dias da semana tem, eh, dias da semana que a mãe trabalha à tarde e também chega tarde, então ela eles só vão dormir depois que a mãe chega.
Uhum. Um hábito, né. Uhum. Olha, uma uma boa noção pra se ter é que não existe dormir cedo, existe só acordar cedo
Hum.
tá. Uma pessoa que acordou tarde pode ir pra cama cedo, mas ela não vai dormir. Então, dormir cedo não existe, existe só acordar cedo. Então, se você precisa que as suas crianças durmam 1 hora mais cedo todos os dias, você precisa acordá-las 1 hora mais cedo todos os dias. E com criança é um pouquinho mais difícil, né. Porque tem, tem o cochilo da tarde, então até isso tem que ser gerenciado.
Sim. Pois. Isso, e o cochilo da tarde acaba renovando a a energia dela e à noite ela fica fica daquele jeito. E assim e e e ultimamente o meu sono tem sido de ci 4, horas e meia 5 horas.
Aí vai. É. <laughs> É. Mas isso por problemas, problemas seus, insônia, ou as crianças
E
ficam acordadas de madrugada
É, é justa justamente isso, é porque eu tenho realmente que que acordar um pouco mais cedo. Eu geralmente acordo 05:30, 06:00.
problemas de saúde? Certo.
O problema é o horário, porque assim eu poderia muito bem tá dormindo 21:00, 21:30, eu acordando 05:30, 06:00 tava tudo lindo, tava tranquilo.
Estaria descansado, é.
O problema é que eu não consigo, eu não consigo realmente por conta das crianças, elas a a elas não dormem assim tão cedo, a gente até bota pra dormir, é uma luta todos os dias quase todos os dias quando a gente não tem atividade à noite.
A casa, tá
Mas os dias que não temos atividades à à noite, que a gente tenta colocar ela pra dormir, são raros. Geralmente há algo à noite que acaba comprometendo a a sabe, essa nossa tentativa de colocar elas pra dormir mais cedo.
Bom, a única solução pra isso é, como eu te falei, né, colocar as crianças pra dormir mais cedo não resolve, porque dormir mais cedo não existe e fundamentalmente não existe, tá.
Entendo.
Você coloca a criança na cama ou você na cama e você não dorme. O que precisa ser ser feito, nesse caso, é uma mudança de rotina, combinar com a sua esposa e vocês vão tirar todo mundo da cama 06:00, 07:00. E olha co você falou que tem alguns compromissos mais tarde, por exemplo, lá a igreja na quarta-feira. As crianças vão dormir no carro na volta, se você fizer isso.
Hum, entendi.
Porque você não precisa mais forçá-las a dormir. O relógio biológico delas, o ciclo circadiano delas, vai entrar com uma força muito maior do que elas conseguem segurar. Então, a volta da igreja, que é 21h30, 22:00, elas vão chegar em casa dormindo, você só tem que carregar pra cama. Todos os outros dias, às 21:00, elas vão dormir vendo videozinho ou brincando uma com a outra.
Sim.
Então a disciplina está a mudança está no horário de acordar.
Entendi.
Talvez é seja difícil no início, né, acordar a esposa 1 ou 2 horas mais cedo, parece que é sem necessidade, mas não é. Você vai ver que a saúde a saúde do sono da família inteira vai melhorar.
Entendi. Então é a mudança no foco e e porque realmente você me fez pensar agora, porque o nosso foco sempre foi tentativa de dormir mais cedo pra poder acordar mais cedo e tal, pra poder ter aquele aquela hora de sono um pouco mais mas você falando dessa forma aí, já me fez pensar é, realmente vai ser um pouco difícil, mas vou sim, fazer a tentativa. E eu digo difícil, porque a gente
É. É o que todo mundo É o é o erro é é um erro universal as pessoas acharem: "Vamos mais cedo pra cama, porque amanhã tem coisa tal". Não existe isso, não existe. A pessoa deita na cama e fica olhando para o teto, rolando, liga o YouTube, vê o Instagram e lá se vai 2, 3 horas.
É. Entendi. E aí a
Mas se você acordar cedo, você dorme.
Pois. E aí o o fato de da em relação a acordar as crianças mais cedo, se identifica, né, pensando: "Poxa, eh, a ô, deixa mais ela já tem que ir pra creche, deixa ela dormir mais um pouquinho e tal.", mas eu vou vou realme vou fazer essa tentativa, vou por um tempo e e ver realmente o o o resultado, porque, assim, eu eu preciso, principalmente pra mim, né, porque como você tá falando, eu imagino que a pelo fato de elas estarem acordando mais cedo, à noite elas já não vão ter dificuldade pra dormir, hum, eh, elas não vão querer levar mais adiante, tão, assim, tipo, ah, pra 22h, 23h elas já vão tá um pouco mais cansadas, vão querer dormir um pouco um um pouco mais cedo à noite e e eu e eu acabo ganhando com isso, porque eu vou acabar ganhando algumas horinhas de sono ou pelo menos 1 hora também de trabalho pra e pra depois dormir, né. Porque muitas das vezes
Tadinhos, né. Uhum. Tem vários tem vários exemplos na internet, por exemplo, no YouTube, assim, você vai ver que existem pais que têm uma rotina de trabalho diferente e eles têm que começar o trabalho, tipo, às 6h, sabe, então eles acordam às 4h. E os pais que acordam as crianças junto, as crianças sofrem um pouquinho lá, 1 semana, mas crianças pegam o hábito e tomam café com o pai todo dia, o pai sai para o trabalho, a criança sai pra escola, quando voltam, a casa inteira está dormindo 20h. <chuckles>
Olha. Ah, isso é um sonho. <laughs>
Todo mundo tá dormindo às 20h, dei indo deitar e poucos minutos depois das 20h, todo mundo dormindo. Então é é uma questão de regular o ciclo circadiano que a aquela divisão entre o dia e a noite, se você fizer essa divisão um pouco mais cedo consequentemente a o sono vem mais cedo, né.
Isso, mas tendo real o foco, a o amanhã, né, o acordar e não focar no no dormir, que é o erro, né?
É, não, não existe dormir mais cedo, só existe acordar mais cedo. É.
Pois, e isso vai ser muito bom pra mim, porque às vezes eu eu me sinto realmente até, eh, sem muita energia durante o dia, eh, e e, assim, e de ah eu me sinto realmente como se eu tivesse perdido a noite e tal.
É.
E isso tem me me me comprometido em várias áreas, né, me compromete no trabalho.
E olha, não dormir sim, não dormir bem é um é um veneno que é a conta gotas. Daqui a alguns anos, você vai colher isso da pior forma possível. Você vai tá irritad irritado sem motivo, você vai tá, eh, estressado, então, para o seu bem, você tem que fazer isso. E, fazendo isso, só vai fazer você ficar melhor para o bem dos seus filhos, entende?
Entendo. E e principalmente dando dando o exemplo pra eles também, pra eles seguirem também nessa mesma nesse mesmo caminho, né, nessa mesma visão, já dormir ou já crescer, já tendo também esse entendimento, porque tudo que que eu faço de benefício e que eu quero pra mim é t é também pensando neles, né. O que eu o que eu quer eu não quero
É. Não, eu imagino que esteja mais pensando neles do que em você, né.
Justamente, né, porque eu não quero que eles sigam também nessa mesma dificuldade que eu tô passando hoje. Então, eh, poxa, eh, e essas suas orientações aí já hum, já me fez ganhar realmente aqui o o o meu dia, porque é algo que eu vou passar a pelo menos vou tentar iniciar, vou começar realmente vou conversar com com minha esposa e vamos, eh, entrar num acordo, né, pra que ela também ela colabore nisso, pra que ela também acorde um pouco mais cedo, pra que as crianças acordem um pouco mais cedo, pra que a gente possa regular isso em família, né, porque pra dar certo tem que ser em família, todo mundo tem que abraçar, eu acredito, né.
Uhum. É, voc é, todos nós sabemos que a melhor forma de chegar em algum lugar é sabendo o caminho, né. Se você sabe o caminho, você vai direto e pronto, chega mais rápido do que todo mundo. E a forma
Isso.
que não funciona é você testar um caminho, errar, testar outro caminho, errar, testar outro caminho, errar. Você leva anos pra chegar numa distância que levaria 20 minutos. Então, eh, se você tendo a estrada certa, que é saber agora que acordar existe e dormir não existe, né, dormir cedo não é uma coisa que se exige de nós mesmos, agora você sabe o caminho certo. Pronto, você vai conseguir regular a família toda rapidinho.
Sim. Verdade. Eu ia go eu t eu estava meio que na escuridão, eu não tinha o conhecimento e entendimento disso, a luz chegou. E agora <chuckles> eu agora vou ter que saber o que fazer com esse conhecimento e que bom, eu agradeço muito, sabe, e essa sua orientação, esse seu conselho, chegou em muita boa hora. E, assim, principalmente porque a gente tá no final do ano e aí a gente faz planos pra o próximo ano e e, assim, com certeza, vai tá dentro da minha rotina, eu vou com fé em Deus estabelecer isso aqui em casa. Muito obrigado, agradeço muito pelas suas orientações.
<laughs> Sim. Disponha. Até mais.
Até.